Je rencontre un souci en ce moment, c'est que, j'ai une amie que je connais depuis, heu, plus de 2 ans, heu, et en fait, c'est comme si, hem, j'avais pris conscience, mmh, là, ce mois-ci qu'elle me contactait uniquement, heu, bah, quand elle est dans un besoin et et en fait, en analysant un petit peu, bah, toutes nos échanges et cetera, bah ces derniers temps
D'accord.
en fait, je me suis dit, que ça date pas d'aujourd'hui. C'est juste moi, qui en ai pris un peu plus conscience. Heu, parce que j'ai toujours été, heu présente, à l'écoute, heu, ou quand elle me demandait quelque chose, j'acceptais et cetera. Heu, mais, heu comme j'ai été un peu plus occupée, heu, ces 2-3 derniers mois, j'ai, heu, été un peu moins disponible et en fait, hem, je dirais que je disais pas souvent «non», hem, et aujourd'hu
D'accord. Mmh. OK. Est-ce que tu peux donner justement là, heu heu, quelq un exemple, heu, un peu concret, de comment comment ça se passe, quoi? Qu'est-ce qu'elle, heu, voilà?
Heu, bah, c'est tout simplement, heu, quand elle a besoin de conseils par rapport à son copain et cetera. Donc je suis à l'écoute. Heu, et heu, quand elle est quand ça va bien avec lui, hem bah, j'ai pas forcément de nouvelles ou quand j'envoie un message, je vais avoir une réponse vraiment, heu bah, le lendemain. Heu et heu par contre, oui, quand ça va pas forcément avec, heu, son ami, heu, je sais qu'elle va être plus présente et qu'elle va venir un peu plus vers moi et hem et heu, et la dernière fois, quand j'ai dit, heu, «non», parce qu'elle voulait qu'on sorte quelque part et que, bah, j'avais du travail à faire, et bien, elle l'a vraiment mal pris, et heu, ouais, elle était elle en était vraiment venue, heu, à pas me parler pendant plusieurs jours et j'ai pas trop compris, mmh, cette réaction, je sais pas trop comment comment faire en fait, heu
OK. Mmh mh. D'accord. D'accord. Mmh. Ah oui, carrément. Ah oui, non, mais là, c'est clair, hein. Ah oui. Ah ouais, non là, c'est clair que ça a pas l'air simple. Et et tu as ressenti quoi, quand c'est arrivé?
De la frustration et je dirais, peut-être, de la tristesse parce que c'est quand même quelqu'un que je connais depuis assez longtemps et que je voyais assez souvent et hem, le fait que ça soit, heu, aujourd'hui il y a comme un échange d'intérêts, ben, je le prends quand même assez mal. Heu, ça serait quelqu'un que je tiens auquel je tiens pas forcément et que je connais depuis peu, je dirais que ça ne me toucherait pas, heu, dans mes émotions. Heu, mais aujourd'hui, heu, si ça me touche, parce que, bah, c'est pas ce que j'attends d'une amitié et je pensais pas que ça allait être comme ça.
D'accord. Mmh mh. Ah d'accord. Ah ouais je en tout cas je suis désolé d'apprendre ça et ch vraiment ce que tu ressens et mais et toi dans, justement, dans cette situation là, heu, qu'est-ce que là là, c'est elle qui, voilà, qui te qui te fréquente, qui contacte, heu, justement, heu, comme si c'était seulement pour des moments, heu, pour avoir un bénéfice, quoi. Mais toi, qu'est-ce que tu attends justement, heu, d d'elle?
Oui. Mmh, bah, j'attends qu'on qu'on qu'il y ait qu'il y ait une présence, heu, normale, je dirais. Comme un peu au départ. C'est que, hem, on on peut se se voir juste pour passer un bon moment ou que, ben, si, heu, moi j'ai envie de confier quelque chose, qu'elle soit également, heu, à l'écoute. Heu et que ça n'aille pas que dans un sens. Heu, alors que l'heure actuelle, j'ai l'impression que que ça ne va que dans un sens et pour moi les relations humaines c'est pas ça, et en plus, heu, en amitié, voilà. Je pense que des fois, heu, on fait plaisir à l'autre et cetera, heu, dans les sujets, dans les sorties, dans les choix, dans les choses et aujourd'hui, c'est uniquement, heu, dans son sens et hem, un exemple concret, hi hier on devait, heu heu, peut-être sortir au restaurant, heu, le soir et heu, dans la journée, elle m'a dit, heu heu: «Bah, ça sera vers telle heure et telle heure, mais je suis pas encore sûre». Donc moi j'attendais une réponse de sa part, pour savoir si je me prépare ou je me prépare pas et j'ai bloqué, heu, bah en fait ce temps, et en fait je n'ai pas du tout eu de messages, ni d'appels
Mmh, d'accord. OK. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. Bien sur.
de la journée.
Ah oui! D'accord. Ah oui, non, mais là c'est sûr que c'est pas et et justement, est est-ce que tu as pensé à un peu voir, heu heu, co peut-être que qu'il faudrait que tu poses des limites avec elle? Pour te pour pouvoir, heu, peut-être clairement lui dire, heu, alors pas dans le ton de de, heu heu heu, de d'une réprimande, mais peut-être poser des limites avec elle pour que, déjà, heu: «Préviens moi, heu heu, tu sais, heu, 1 heure avant, pour que je me prépare», même si, comme tu le dis, normalement, tu as pas à le faire.
Et. Ouais. Oui. Oui, bah, c'est vrai que j'y ai pas pensé parce qu'en fait, pour moi, c'est tellement naturel et logique que, heu heu, quand quelqu'un bloque son temps ou qu'on prévoit quelque chose, même si on n'est pas encore sûr, bah, le but c'est de prévenir la personne pour que, soit elle s'organise autre chose, ou soit qu'elle sache que c'est pas on le fera pas et c'est vrai que ça me semble tellement logique que pour moi en discuter, sur le coup, heu, bah, j'y pense pas. Je me dis: «Mais c'est c'est du bon sens». Mais hem, c'est vrai que que ça l'est peut-être pas pour tout le monde et heu, je trouve que la discussion est peut-être un peu délicate. Peut-être que j'ose pas justement, parce que j'ai peur de ce qui va en ressortir, je sais pas.
Oui, clairement. Mmh. Oui, non, mais après t encore une fois, c'est tout à fait normal, hein, on ressent vraiment tous ça, c'est te là tu, heu, tu as un rendez-vous, tu as quelque chose de programmé, ah, c'est normal que tu attends de la personne en face qu'elle te contacte juste avant, te dire: «Ouais, heu, j'arrive dans tel ou tel, heu, nombre de temps, heu, à tel endroit». Ça te permet de d bah, de de te comme tu as dit, te préparer, heu, il faut aussi calculer le la distance entre l'endroit où tu vas et cetera et voir les transports, ou même si tu vas en voiture et tout. Et t tu as tu as pensé un peu à, mmh, à voir, finalement, si c cette relation e elle est est-ce qu'elle est plutôt positive pour toi, un peu, à tu sais évaluer, en fait ce côté-là, est-ce que c'est plutôt positif pour toi ou est-ce que finalement tu vois ça, un peu comme, heu, hem, comme vraiment te sentir, heu, bah, utilisée?
Oui, c'est ça. Mmh bah, oui. Bien sûr. Mmh mh. Ben, justement, c'est c'est c'est une vraie question que je me pose depuis, heu, bah, depuis hier. <chuckles> Je pense que ça a été un petit peu le le coup de massue, si je peux me permettre, heu, parce qu'il y a eu de des petites choses, mais je me suis dit c'est peut-être moi qui me pose trop de questions, ou c'est peut-être moi qui m'imagine des choses. Mais, je pense que justement ce ce, mmh, le fait que la personne moi pour moi c'est un peu un manque de respect de de mon temps, en fait, hem, et de moi-même de de de ne pas avoir pris le temps ne serait-ce que de m'envoyer un message et di et me dire que bah, les ne qu'elle était pas disponible, et c'est vrai que là, je m je suis rentrée dans ce questionnement de: «Mais est-ce que cette relation est positive
Mmh, d'accord. Mmh.
ou pas?» Heu, étant donné que, que tu as raison, c'est une question à se poser, même si, heu, je la connais depuis 2 ans, ben, peut-être qu'aujourd'hui, bah on s'aligne plus.
Oui. Oui, non, c'est ç tu tu as bien raison, hein, de te poser cette question-là. Encore une fois, c'est c'est c'est tout à fait lé légitime, heu, para ça c et en même temps, ça a pas l'air facile. Mais est-ce que tu as pensé aussi un peu à, tu sais, heu, beh, tester, en fait, finalement, c heu, cette relation et voir si quand même il y a un retour. Par exemple toi, tu tu donnes de ton temps, tu donnes les choses. Mais est-ce que finalement, si tu changes un peu, heu, le le le le référentiel et tu demandes quelque chose, est-ce que ça va être positif? Est-ce qu'elle va ignorer? Est-ce qu'elle va, heu, tu vois un peu c'est c'est, dans cette dynamique-là?
Mmh mh. Oui. Oui, ça peut être une 1re étape, pour éviter de partir sur des discussions, heu, un peu trop, heu, trop sérieuses, de de d'essayer de tester un petit peu comme ça et pouvoir, heu, avoir cette réponse de savoir si cette relation est positive ou non à l'heure actuelle pour moi. Heu, je pense que c'est peut-être, heu, bah l'occasion, justement, par rapport à hier, de pouvoir avoir une discussion parce que c'est quelque chose qui est disons que c'est un fait qui est avéré. Heu, là, où heu, peut-être avant c'était des petites choses, ou peut-être que j'aurais pas eu, heu hem, comment dire? Le courage d'en parler en me disant qu'elle au elle p elle aurait pu trouver des excuses puisque c'était minime, alors qu'hier c'est quelque chose d'un peu plus heu, «fort», entre guillemets, et que heu, je peux un peu plus en parler. Oui. Et tester un un peu, heu, cette semaine cette relation. C'est bizarre parce que j'ai l'impression de que l'amitié aujourd'hui, heu, c'est un peu comme un couple quand on se connaît depuis longtemps et qu'on est en train de voir la compatibilité sur le long terme, quoi.
Mmh. Mmh mh. Oui. <clears throat> Ah oui, oui, non, mais après ça, c'est encore une fois, comme je te l'ai dit, c'est normal. Et je comprends vraiment ce que tu ressens. Et est-ce que justement, ce ce cet ce ce contact-là, il t'arrive avec une autre personne de ton entourage?
Mmh, non. Non, c c'est c'est pas le cas, hem, en général après, heu, j'habite une nouvelle ville, heu, et j'ai l'impression que les mentalités sont peut-être un peu différentes. Et c'est vrai que mes autres amis viennent de ma ville d'origine et heu, on fonctionne un peu pareil. C'est-à-dire, heu heu, tu vois quand je te dis, heu: «Bah, ç ça me paraissait tellement logique que je n'avais pas à en parler», heu, c'est parce que mes amis, heu, «d'enfance» entre guillemets, enfin ceux que je connais depuis très, très longtemps, fonctionnent comme moi. Donc, c'est vrai que, heu, j'ai peut-être un peu cette tendance à être un peu plus choquée, si je peux dire, heu que de cette attitude, heu, parce que mes amis sur le long terme que avec qui je je j'ai «grandi» entre guillemets, m ne font pas ça. Ils fonctionnent vraiment comme moi et pour eux, c'est logique que, heu, s'ils ne sont pas disponibles, bah, ils me tiennent au courant, heu, à l'avance, parce qu'ils savent que le temps est important et c'est précieux. Et c'est la seule personne qui fait ça.
D'accord. Oui. D'accord. Oui. D'accord, ah oui, donc là là c'est vraiment, heu, quand même, oh il y a personnel avec elle. Et heu, est-ce que, bah, justement, heu, si tu heu, tu es alors le le motif, c'est pas de se de se de t'éloigner de cette personne-là, mais mais plutôt de de trouver la la la ré la réelle raison. Parce que tu te sens est-ce que tu es vraiment utilisée? Parce que peut-être tu as tu as ce sentiment-là et en même temps, c'est peut-être pas le la réalité, peut-être qu'elle n'a pas la même percex la perception. Est-ce que tu as essayé peut-être de lui en parler? Bah, en fait, franchement et directement de lui dire: «J'ai envie de parler d'une chose avec toi?»
Oui. Non, je l'ai pas fait et je pense qu'à ce stade, il est important de le faire. Heu, j je pense que tu as raison, hem, parce qu'oui, c'est ça m'a ça m'a vraiment blessé hier quand même. Donc je pense que je vais attendre qu'elle m'envoie un message, heu, bah qu'à q peut-être qu'elle va s'excuser, je sais pas, heu, si c'est pas le cas, peut-être que dans les jours qui viennent, je je je viendrai vers elle pour heu, pour en discuter de manière tranquille, heu, pour essayer de comprendre. Effectivement, heu, tu as raison, peut-être que la perception des choses, heu, chez elle ne sont pas les mêmes que chez moi. Hem, peut-être qu'elle a pas conscience que c'était mal
Mmh mh. D'accord.
et heu, que je devrais peut-être en parler et et de «voir» entre guillemets bah, son retour?
Oui, c'est ça, ça peut être ça. En fait, il est possible que finalement, heu, elle elle trouve ça normal. Peut être qu'elle a, heu heu, après peut être toi, tu as aussi heu, une, heu, un sentiment en fonction du temps, hein, depuis que le temps que tu la connais, est-ce que ça a évo est-ce que ça s'est dégradé ou est-ce qu'elle a toujours été comme ça? Et ça te permettra à toi vraiment de dire: «Bah, est-ce que finalement, c'est elle qui heu, qui avait une perception totalement différente? Et pour elle, il y avait pas elle elle elle faisait pas de mal ou elle avait pas vraiment de mauvaises intentions?» et en même temps pour toi, tu vois, ça te permet de vraiment de de clarifier les situations et de te dire: «Ah OK, maintenant, je comprends mieux» et de final et et finalement d'agir en conséquence.
Oui. Oui. Oui, non, mais je comprends Oui, je pense que c'est une bonne idée, heu. J'ai beau imaginer, heu, plein de choses, au final, heu, c'est la seule personne à me donner les réponses et heu, je pense que c'est une discussion que je vais avoir avec elle. Heu, lui poser la question de savoir, bah, la perception des choses et lui parler aussi du fait que ça m'a blessé. Comme ça, si elle pense autrement, elle comprendra que c'est pas quelque chose qu'il faut faire avec moi puisque, bah, je le prends mal. Hem, je pense que je vais faire ça, ouais. C'est c'est une bonne idée. Franchement, heu, tu m'as bien aidé là, je je je pense que c'est la solution, la meilleure.
Mmh mh. D'accord. Beh, écoute, c'était avec plaisir. Moi, de toute façon, heu, je crois vraiment en toi. Je pense que vraiment, tu pourras sortir un peu cette situation, heu, de te sentir utilisé et tu n'en ressortiras ressortiras finalement bah, que plus forte.
Merci. Merci.